Ôi, bạn ơi, thật sự ấy, đợt này công việc các thứ với cả học tập của mình nó cũng đang chưa đâu vào đâu, mà mình thì lại có cái thói quen là suốt ngày dùng mạng xã hội á. Và nhiều lúc ấy, mình cứ nhìn lên trên đấy thôi, mình thấy những cái người tiền bối, những người anh, người chị hoặc là, kiểu, ngay cả khi là những cái người bạn cùng trang lứa của mình đi, thì họ đang rất là ổn định với cuộc sống của họ rồi và mình thấy rất là áp lực về điều đấy luôn á.
Ừm. À. À, mình hiểu rồi. Như vậy là áp lực từ việc coi mạng xã hội, có cái tâm lý so sánh nè, thấy mình hổng bằng người khác nè, đúng hông nè? Nhưng mà bạn thường dùng mạng xã hội nhiêu bao nhiêu lâu 1 ngày, thường xuyên hông?
Ừm.